ああ、結構私、それって、私は今までちょっと、好きな、コーディングとか一切やったことないんですけど、割とほんとになんか、ネット上の情報だけで完結できる感じではあるんですか？
ん、うん。 あ、そうですね。あの、聞いたら、ま、検索したら、そういうね、あの、やり方みたいなサイトもありますし。
うーん。
なんか調べたらいろいろあの、道筋が見えるし、ま、結構作るのってね、楽しいんじゃないかなっていう風に思いますね。うん。
あ、ま、確かにそっち方面に集中すれば、なんかある意味で言えば、なんか自分の成長にもなる、なんか、勉強ではあるというか、なんかそっち方面になんかあの、今後はなんか振った方がなんかあれですよね、なんか私生活の中で生産的な趣味、をなんかゲットできたって感じにはなりそうですよね。
うんうんうん。 うんうんうん。 あ、そうですね、うーん。 うん、なんかね、ちょっと話してて、そういうのがいんじゃないかなって思いましたね。
わあ、めっちゃいいですね。だって実際ほんとに <chuckles> SNS のね、なんかあの、あるじゃないですか、なんかスクリーンタイムってか、なんかでなんか、どんぐらい自分が、なんか、この週に何時間何を使ったとか見たりすると、もうほんとに
うんうんうん。 ね、ありますよね。うーん。 はーい。ね、あれ、すごいショック受けますよね、あれ。うん。
いや、ほんんどんめちゃくちゃじゃんみたいな、なんか、じゅ12時間みたいな思っちゃって、うん、 うん、ほんとに、だからちょっと。いやだから確かにそうですね、なんか今使い過ぎてしまってる部分を、なんかどうやったら減らすことが出来るのかっていうのをね、先ほど教えていただだいたんですけど、結構すごいなんか確かに活かすことできそうだなって 聞いてて思いました。
ね、そう、びっくりって感じですよね。分かります、うん。 あ、よかったです。うーん、ま、あとは、ま、スマホ以外に、なんか寝つきが悪くなる原因っていうのは何かありますかね？
うーん。 ああ、でもなんか、私めちゃくちゃなんかカフェイン入ってるドリンクを、めちゃくちゃ飲んじゃうんですよね。紅茶がすごい好きで、うん、だから、朝も飲みますし、まあ、朝は別にいいじゃないですか、あの、目覚めるためっていうことなんで。
ああ、あ、そうなんですね。ああ、うんうんうんうん。 はい。 うん、そうですよね。うーん。
ま、なんですけども、昼もなんか、会社になんか日東紅茶的なやつ、何か100パックぐらい入ってるからティーバッグを持ち込んで、自分で入れて飲んでるんですけど、そう。
<laughs> おお、結構飲むんですね。うーん。
もうだからほんとにもう朝から、日を終わりで帰る直前までずっと飲んでて、あの、そう、飲んじゃってるんですけど、あんまり多分なんかカフェインとか、滅茶苦茶摂ってる方だとは思うんで、それもね、寝付きの悪さに影響している可能性あるのかななんて思いますけど。
はーい。 うんうんうん。 ああ、ま、そうですよね。カフェインってやっぱり1日のま、上限っていうものがね、ありますから、ま、ちょっと健康にも悪そうなので、そこはね、夕方くらいは控えるっていう風にした方が、いいかもしれないですね。
うーん。